Ja, es wird ja immer gesagt: „aus Fehlern lernt man.“ Aber es gibt doch schon den ein oder anderen Fehltritt, der besonders groß ist und der bei dem man sich dann fragt, äh, „musste das jetzt sein?“ Da wollte ich dich doch mal fragen: Was tust du denn nach solchen großen Fehltritten, äh, um wieder klarzukommen?
Ja, also, meistens gebe ich mir so ich gebe mir Zeit
Mhm.
um das anzunehmen, ne? Also, ich bin ein Mensch, ich muss dann 50.000 Mal darüber reden um überhaupt auf die Sachlage klarzukommen und mich 'n bisschen masochistisch veranlagt bin ich ja auch noch. Das heißt, ich mache mich natürlich auch 'n bisschen selber fertig und diese Gefühle muss ich erst mal annehmen.
Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Gut, dann das heißt, du gibst dir 'n paar Tage, du sprichst mit allen Leuten, die dir zuhören wollen und auch mit der Hälfte von denen, die nicht zuhören wollen über den Fehltritt und, äh, äh, prügelst dich selbst ein wenig?
Ein wenig ist gut, so richtig. Ich prügle mich dann, glaube ich, so richtig, richtig, richtig.
<laughs> Ah, okay. Und wie geht's danach weiter? Also, äh, hast du da noch irgendwelche Strategien oder lässt du die Zeit die Wunden heilen?
Mm, also, erst mal prügel ich mich, dann heule ich, dann prügel ich mich wieder, dann heule ich wieder. Also, es ist so 'n kleiner Kreislauf und ja voll, volle Kanne. Aber ich lass die Gefühle wenigstens zu. Da das ist sehr wichtig.
Mhm. <chuckles> Das klingt sehr gesund auf jeden Fall. Das ist schon wichtig, ja.
Ne, ich lass das schon zu. Ich schotte mich da nicht ab, deswegen heul ich auch. Ich bin ja auch 'ne kleine Heulsuse.
Mhm. Und da nichts falsches.
Ähm ja, und dann ja, wenn ich mich dann in meinem eigenem Elend gesuhlt habe, <chuckles> wie so 'n kleines Schweinchen <giggles> dann stehe ich auch wieder auf. Manchmal schlage ich mir auch so leicht ins Gesicht, ne? Also, ich guck mich manchmal Spiegel an und gib mir dann so 'ne leichte Lasche, äh, und und sag dann: „Alter das Leben geht weiter!“
<chuckles> <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Ja, natürlich.
Ne? Die Erde dreht sich weiter, auch wenn du dich grad nicht drehst
Mhm.
und dann muss ich wieder auf die Beine kommen. Dann muss ich wieder aufstehen, muss ich weitermachen, muss ich 'ne Lösung finden.
Das gibt ja auch leider, äh, immer wieder Dinge, die nicht auf einen warten, egal wie groß der Fehltritt war. Das am Montag geht's zur Arbeit.
Richtig.
Und, äh, wenn du vielleicht eine Anekdote hast also äh, wir haben jetzt Fehltritte erst mal so als etwas Größeres definiert, so, äh hast du da vielleicht eine Anekdote von, äh von so 'nem richtig großen Missgeschick, das dir unterlaufen ist?
Mhm. Mhm. Hm. Ja. <laughs>
Dann, äh, immer damit.
Ähm, ich habe mal Anfang des Jahres
Mhm.
hatte ich so war ich auf 'ner Suche nach 'nem Nebenjob, ne, habe mich mal hier bei bei so Freelancer-Sachen angemeldet und da 'n bisschen und hier 'n bisschen. Und dann sollte es hat sich auch jemand bei mir gemeldet und die haben da wirklich mit ich habe mir 'n Registerauszug geben lassen und, und, und, und, und, und, ne? Alles komplett. Mit Einarbeitung, bla, dies, das sollte Provisionsarbeit sein. Du solltest halt einfach v virtuell, ähm, Sachen kaufen
Ja, ja. Mhm. Mhm. Mm.
die du eigentlich nicht kaufst und diese Bewertungen und dann die Bewertung halt positiv abgeben und dafür hast du dann Provision bekommen.
M ja.
Gibt's ja überall. Amazon macht das, ne, äh Ebay macht das, jeder macht das.
Ja, ja.
Ja, aber das war 'n fetter Scam und du musstest manchmal in Vorkasse gehen.
Mm.
<clicks tongue> 2, drei male, funktionierte natürlich alles, ne? Und danach, wo's dann halt um die Riesensummen ging und ich dann schon richtig in Vorkasse gehen musste
Ja.
funktionierte das Auszahlungspasswort plötzlich nicht mehr.
Puh, unschön.
Ja, und, äh, so dumm ich dann natürlich auch war, eigentlich ich hätte's eigentlich riechen müssen, ne? Das ist so d eigene richtige Dummheit einfach nur. Ähm
Ja.
wollten die dann, äh, Password-Reset machen, ne? Ich dacht nur so: „Ja, das geht ja, Passwort kannst du resetten, ne? Verifizieren Sie sich mal bitte.“ Ja gut, hab ich natürlich meinen Ausweis geschickt, ne?
Mhm. Mhm. <chuckles>
Mhm. <smacks lips> War sehr schlau von mir. Ja, und dann, äh, wollten sie für die pa fürs Password-Reset dann noch mal Kohle haben.
Hm.
Ä und dann haben die natürlich, äh, Bet also, Identitätsbetrug dann noch gemacht, ne? Ich hatte ja 'n da musste ich mit der Schufa telefonieren, Polizeianzeige, alle Konten sperren lassen, neuen Ausweis beantragen, das also, die ganze Chose, ne?
Ja. Ja. Ja. Mhm.
Und ich hatte 12.000 € verloren, also alles, was ich hatte.
Puh. Das ist, äh, gewaltig, sage ich mal.
Ja, das ist schon Existenzangst, ne? Also die da dann so 'n bisschen aufkommt.
Ich möchte jetzt nicht Ja, klar, natürlich, ja. Ah, ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, dass äh, du daran schuld warst. Das wäre für mich ein bisschen Victim-Blaming. Du wurdest ja ausgenutzt. Ähm.
Ja. Ja, doch.
Klar, hätte man jetzt erkennen können und so weiter und so fort, aber Fehler passieren und manchmal fällt man eben auf so Dinge einfach rein. Und das ist dann schon natürlich sehr ärgerlich, aber ich denke nicht, dass es jetzt unbedingt, äh, sinnvoll ist, sich da selbst allzu sehr fertigzumachen drüber.
Boah, doch, auf jeden Fall. Also ich konnte mit meiner eigenen Dummheit da ich kam gar nicht drauf klar, ne? Also ich habe mich da wirklich wo ich mir dachte: „Ey, du bist IT-lerin. Du hättest sehen müssen.“ Ich habe ja gegoogelt, ich habe ja Auszug geben mir lassen vom vom, ähm, vom, äh, Eintrag im in ach, wie heißt das denn jetzt, ähm na, diesen Firmeneintrag und so, ne? Die haben mir 'ne Website genannt, die haben mir die Websiteadresse gegeben. Ich habe das ja alles vorab schon gecheckt, aber ich habe halt ich war blind, ich war geblendet von leichter Arbeit. So, sagen wir mal, wie's ist, ne?
<chuckles> Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. So ist es immer. Das ist äh
Und genau.
Man bekommt ein d ein Angebot, das eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein.
Richtig. Und, äh boah, mir ging's wirklich ich glaube, 'ne ganze Woche lang, ne, habe ich da natürlich ich habe auch sehr viel Energie reingesteckt. Ich habe auch rausgefunden, wo die sitzen, IP-Adress alles habe ich rausgefunden, ne? Ähm, die haben es bei mir noch dreimal versucht witzigerweise mit derselben Masche.
Ja. Mhm. Mhm. <chuckles>
Ähm, einmal war's sogar das KaDeWe in Berlin, ne?
Hm, okay.
Und dann habe ich auch das KaDeWe angerufen. Ich sage so: „Hören Sie mal zu, ne? Hier wird, äh, 'n Betrugsmasche mit ihrer Seite gemacht.“ Die hatten wirklich 'ne KaDeWe-Seite, ganz normal, die KaDeWe-Seite.
Ja. Ja.
Und, äh, einmal ha bin ich auch sogar drauf eingegangen, ne? Ich habe da richtig viel Energie reingesteckt, richtig drauf eingegangen und dann habe ich die dann auch, ne ich dachte so: „Du ihr verarscht mich, dann verarscht ich euch mal so 'n bisschen, ne? Nehme ich euch mal die gleiche Energie weg.“ Ich bin dann so gehässig
Mhm. Mhm. <chuckles>
obwohl ich da eigentlich viel zu viel Energie reingesteckt habe.
N ja.
Ne, sogar mein Freund in Spanien wurde d auch angeschrieben von denen. Also ist 'ne Großmasche.
Mhm.
Und ja, dann der Polizei natürlich alles übergeben, Kripo und so, ne? Aber wir wissen ja, wie die deutsche Polizei arbeitet.
Ja.
Habe seitdem auch nie wieder was von der Polizei gehört. Jedes Mal, wenn ich nachfrage: „Ja, wissen wir nicht, ne? Müsste bei liegt bei der Kripo.“
<chuckles>
Und, ähm, ja, da habe ich mich echt fertiggemacht, ne? Schlaflose Nächte gehabt und wieso und wie ach bist du blöd und bla und dies und das und
Mhm.
ja, und irgendwann mal habe ich gesagt: „So reicht jetzt,“ ne? Geld ist weg. Ich kann's nicht ändern.
Na das Leben geht weiter und Geld wird sich wiederfinden lassen. Das ist natürlich nur so 'n halber Trost, aber ich denke, es ist doch auch wahr, dass du dabei nichts
Richtig.
sagen wir einmal, wirklich Wichtiges verloren hast. Äh, im Sinne von deine Gesundheit einbüßen zum Beispiel.
Ja, aber das konnte ich in dieser Situation auch nicht hören, ne? Meine Mutter meinte auch: „Ja, das ist toll,“ ne? Also sie sagt so boah sie sagt guckte mich auch so an. Sagt so: „Wie dumm bist du eigentlich?" so erst mal. Und dann sagt sie „Ach komm, passiert, ne? Weißt du, wie viel Geld ich schon in meinem Leben verloren habe?“ So, die hat das dann so abgetan, ne, und und, äh: „Sei froh, dass du gesund bist. Ich sage so: „Ja natürlich, bin ich froh, dass ich gesund bin.“ Ich so:„ aber trotzdem.“ <chuckles>
Natürlich, natürlich. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Das ist dann etwas, das man vielleicht, äh, als Rückblick besser anwendet, als wenn da wie wenn man gerade in der Wutphase ist.
In der selb in der Situation gerade, ja.
Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist natürlich schon ein ei ein sehr großer Brocken an Fehltritt. Äh, vielleicht wollen wir einmal, äh, ein bisschen 'n bisschen, äh, Leichteres, m mehr oder weniger, aufschlagen. Äh, gibt es denn, äh, sagen wir einmal, kleinere Fehltritts-Anekdoten, wie so zum Beispiel, äh, Vertrauensbrüche oder vielleicht Rückfälle mit irgendwe äh, irgendeinem in irgendeiner Sache, mit der du vielleicht aufhören wolltest, so Rauchen, Alkohol, solche Dinge.
Hm, Vertrauensbrüche, klar gab's die, ne? Kann sich ja keiner rausnehmen. In 'ner Beziehung gibt's immer mal wieder Vertrauensbrüche. Ähm, aber das Ding ist, ich vertraue mir da einfach selber. Also, es hört sich jetzt blöd an, ne? Wenn ich in 'ne Beziehung reingehe, vertraue ich der Person eigentlich nicht, weil, äh, kann ja alles passieren, ne? Ich kann dem auch nur vorn Kopf gucken. Äh, aber ich vertraue mir selber darauf, dass, egal was passiert, ich selber damit klarkomme.
Mhm. Mhm. Okay. <chuckles> Mhm. Ja. Ja. Das klingt nach 'ner, zumindest selbst schützenden, äh, Angelegenheit. Aber gibt's dann vielleicht, äh, wenn es nicht zu persönlich ist, eine, äh, Vertrauensbruch-Anekdote, bei der du vielleicht, äh, groß angelegt Vertrauen gebrochen hast oder bei dir bei dir das Vertrauen gebrochen wurde?
Hm, bei mir wurde das Vertrauen gebrochen. Also, ich war immer ich ich bin halt so, ich vertraue, ne? Das ist da das ist ja das, was ich meine. Ich vertraue mir selber, somit vertraue ich auch.
Mhm. Ja.
Und, äh, mein mein damaliger Partner von 7 Jahren, ja, ich hätte in de meine Hand ins Feuer gelegt, der wird mir niemals fremdgehen, ne? Also d d war so 'ne sichere Sache. Und dann meinte er irgendwann mal zu mir: „Ja, hm, äh, meine Arbeitskollegin, die, die will 'ne Runde spazieren gehen am Sonntag." Ich sage: „Ja, mach doch, ne?" so. Egal. Nächsten Sonntag genau das Gleiche. Nächsten Sonntag genau das Gleiche. Und ich dann irgendwann mal, ich sage so: „Was wird 'n das jetzt hier jeden Sonntag, äh, Date Night oder was, ne?" Ne, also? <laughs> Mhm, und: „Ne und bla" und dann hat er auch schlecht über sie gesprochen und: „Das geht mir alles auf 'n Senkel und die ist grad erst seit 6 Monaten Mutter und verheiratet!" und bla, dies, das, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Ja, und dann hatte ich irgendwann ich bin kein Mensch, der ans Hi Handy geht, ne? Aber wenn mein Magen mir sagt, da stimmt was nicht, ne? Dann sagt mein Magen mir, da stimmt was nicht. Und natürlich stimmte da was nicht, ne?
Ja. <giggles> Ja.
Und dann äh, ja, somit wurde mein Vertrauen gebrochen, aber ich habe damit bin natürlich damit sehr gut umgegangen. Ich bin eine rauchen gegangen im Wintergarten. Er kam raus, hat mich gesehen, hat meinen Gesichtsges Ausdruck gesehen, wusste schon, was Sache ist.
Mhm. Mhm. <chuckles>
Äh, und dann war das Geheule natürlich groß und für mich war die Trennung einfach dann ganz, äh, ja, ganz sachlich für mich war einfach abgelaufen, ne?
Ah okay, also du hast dann hast quasi in dem Moment ist da alles, äh, emotionale rausgegangen und du hast gesagt: „Gut, jetzt ist Schluss.“
Ja, nach 7 Jahren, ne, 7 Jahre Beziehung, 7 Jahre zusammen gewohnt, habe ich ihn angeguckt einfach so ne natürlich erst mal rumgeschrien und, äh, Drama und so, ne und 'n bisschen, äh geheult natürlich auch, ne? Also, aber dann, als das alles ausm System raus war, hab ich schon angeguckt, ich sag so: „Ja, dann können wir jetzt auch getrennte Wege gehen.“ So ne nach dem Motto.
Ja. Mhm. <chuckles> N ja, äh Kam das Geheule und das Geschrei denn danach nochmal wieder? Also, gab's 'ne lange Erholungsphase nach diesen 7 Jahren Beziehung? Es ist ja doch durchaus schwer, dann, äh, wieder auf einmal allein sch z zu sein und selbstständig.
Ähm, von mir aus?
Ja.
Klarer cut.
Okay.
Von ihm aus, 2 Jahre.
2 Jahre versucht, dich zurückzubekommen?
N ja, und jetzt hat er seine seine Affäre geschwängert und ist mit ihr zusammen. <laughs> Und da sieht man wieder, dass Karma zuschlägt, ja <giggles>
<laughs> Ja, ja da warst du also nicht so gehässig und, äh, bist auf den Mann dieser Bürofrau zugegangen und hast dem gesteckt, was da gerade los ist?
Ne, also, ist nicht mein Bier. Äh, ich hab gesagt, wisst ihr was, wenn ihr auf die Schiene gehen wollt und das so machen wollt, ich mein, du bist seit 6 Moan Monate erst grad mal Mutter, also war das für mich eh so 'n Stempel auf der Stirn, die sie hatte.
Ah, okay. N ja, ja.
Und da v v hab ich gesagt, ne, die Energie mache ich mir nicht. Sage so: "Karma wird kommen, Karma wird die bestrafen." Und Karma hat ihn bestraft, so ganz ehrlich. Jetzt hat er 'n Balg was nicht ihm gehört von zwei Ru von 'nem Russen also sie ist Russin und er ist Russe und ein Balg, was er selber hat.
<laughs> Ja. Mhm. Ne, äh, was wahrscheinlich auch nicht geplant war.
Bestimmt nicht ich meine, das muss ja dann auch in der Zeit irgendwann mal passiert sein, als er mir hinterhergelaufen ist, ne? Das darf man nicht vergessen. Und das ist dann halt klar hätte ich sagen können, er hätte die mal anrufen können und sagen: „Hör mal zu, so und so Sachlage", ne? Aber da sind Kinder im Spiel, das mache ich nicht.
Ja. Ja. <chuckles> N ja, okay. Also da hat sich's dann das heißt, wenn's je wenn's jetzt kein Kind gegeben hätte, da, äh, hättest du vielleicht doch?
Ne, eigentlich nicht, weil ich ja froh war, dass ich ihn los war. <scoffs>
Hm, okay. Also i ich meinte jetzt nicht, äh, dass da jetzt beispielsweise zurücknehmen, aber nur um, äh um, äh, d quasi noch Karma walten zu lassen, äh, zu d jetzt dem Mann dieser Affären-Partnerin auch noch stecken, was da eigentlich abgeht?
Ne, ich glaube in dem Sinne, da wür wäre es mir die Mühe nicht wert. Und, äh, ich kann sagen: „Wenn 2 Betrüger sich gefunden haben, wird einer von den beiden eh wieder betrügen. Und, äh, da wird Karma schon alleine zuschlagen. Brauche ich nix zu machen. Und es kam ja dann auch.
Mhm. M ja. Okay. Ja. das sind doch auf jeden Fall, äh da bist du erwachsener damit umgegangen als so manch andere Person, äh erwachsener als dein Partner damit umgegangen ist. Äh, aber vielleicht noch zum Abschluss, um auf die Fehltritte zurückzukommen. Wenn du so ja, eine Bo Botschaft für Leute hättest, wie man am besten mit Fehltritten umgeht, äh, was wäre das? So eine Faustregel.
<giggles> Mhm. Vertraut auf euch selber, dass ihr das durchsteht auf jeden Fall. Das ist 'ne Faustregel. Und wenn sich ein also es ist 'n blöder Spruch, ne, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich 'ne andere. Aber ich glaube, irgendwie schicksalsmäßig hat das alles seinen Sinn.
Mhm. M ja. Gut.
Also auch wenn's manchmal nicht wenn man da nicht durchblicken kann, wieso das grade so ist und wieso man vielleicht so 'ne richtig Pech-Phase hat. Irgendwo hat's seinen Sinn. Nicht aufgeben.
Ja. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, mich auch und dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.